Genau. Ähm, ja, während Corona war natürlich auch, äh, die Restaurantindustrie sehr beschränkt. Das heißt, mein Vater hatte auch nix in der Brauerei zu tun und dann hat sein Chef gesagt: „Ach komm, äh, ich habe ganz viele Baustellen. Du kannst mir da 'n bisschen helfen.“
Mhm.
Und da hat dann mein Vater gesagt, da kann er mich mitnehmen, wenn ich jetzt eh nix zu tun habe, so. Weil ich wusste dann eben nicht, was ich wirklich mit mir anfangen soll nach'm Abitur, weil ich nix zu tun hatte und dann bin ich da da mit reingerutscht.
Mhm. Und welche Arbeiten hast du da jetzt so erledigt?
Äh, das war so ein Projekt, äh, im Prinzip 'ne Hausrenovierung, haben wir dann so Trockenbau gemacht.
Mhm. Also so ganz klassisch, so richtiges Handwerk.
Genau.
Mhm. Und, äh, b ja, Trockenbau, b a aber auch irgendwie noch andere so spezielle Sachen, weil weiß ja nicht, Fenster, Fußboden, also so ge 'ne komplette Hausrenovierung?
Ja. Ja, ähm, also, ich war bei allem so 'n bisschen dabei, habe halt dann, hm, die Aufgaben auch gemacht, auf die andere vielleicht keine Lust hatten. Ich <chuckles> wurde jeden Tag, äh, zum Mittagessen holen geschickt, also, <chuckles> la lauter solche Sachen. Äh.
Mhm. Ah, okay. <chuckles> Also fast Azubi-Aufgaben, so dieses Klassische, du musstest das Essen holen, vielleicht den Kaffee kochen, hätte ich jetzt fast noch gesagt. Das ist ja da so okay. <chuckles> Mhm.
Ge genau, also i ich war dann quasi der Stift.
Ah, der Stift, genau. Ähm, und waren das dann irgendwie, äh wie war das so mit Kollegen? Das hattest du ja wahrscheinlich auch noch nicht vorher, dass man so mit sich mit anderen vielleicht auch dann so abstimmen muss, so was die Arbeit angeht?
<chuckles> <snorts> Ja, es war eigentlich sehr lustig. Also, da waren noch'n paar andere, die ich schon kannte aus der Brauerei, eben durch meine Ferienarbeit, aber auch 'n paar neue. Hm, die waren eigentlich alle mega lustig drauf. Klar ist das was Ungewohntes und dann auch mit den Kollegen vom Vater so viel zusammenzuarbeiten, aber ich glaube, das hat ganz gut funktioniert.
Mhm. Mhm.